Sì, bellissima questa domanda. Io sono un'appassionatona di no non solo di sport in realtà, di t tutto il quello che attiene alla sfera del movimento. Io devo dirti non è uno sport, però quello che mi fa sentire più energica in assoluto, per quanto mi riguarda, è la danza, che è una disciplina, in realtà non è uno sport, però possiamo dire la possiamo annoverare lo stesso. Eh, possiamo che ecco. E quindi devo dirti che, ehm, questa questa cosa mi fa, cioè fa danzare
Sì. Mh-mh. Sì. Okay, cer Lo possiamo equiparare, sì, per diversi motivi assolutamente. Ma ehm, posso chiederti che tipo di danza? Qualsiasi oppure, mhmm, qualcosa in particolare?
Certo, allora allora, a me piace tutta la danza però, io, personalmente, ehm, faccio sia hip hop che, ehm, afro house o afro beat che dir dir si voglia. Non so se sai esattamente
Mh-mh. Sì. Okay. Cos'è l'Afro house? Perdonami, sono un po' ignorante in materia.
Allora Sì, è un'evoluzione è un'evoluzione dell'afro tradizionale. L'afro tradizionale si balla con le percussioni, i percussionisti, mh, e poi ci sono i danzatori che, ehm, si muovono con le movenze molto antiche, quindi molto con dei movimenti legati alle tradiz cioè sono dei balli popolari, no, delle tr delle tribù.
Sì. Sì. Mh-mh. Quindi un po' un po' tribali in qualche modo. Okay.
Assolutamente sì, molto tribali, bravo, che ancora oggi sono presenti, no, nelle tribù africane. E l'evoluzione di questa danza, dell'afro tradizionale, si chiama afro beat, okay, che invece è un po' più street, immagina l'hip hop, no, non so se hai presente, okay, però con sonorità africane, sonorità africane
Sì. Mh-mh. Okay. Sì. Okay. Okay, no, no, no, io, mhmm, insomma ero entrato un po' in confusione con l'Afro House, pensavo fosse un misto fra Afro e House proprio <chuckles>
Sì. Aspetta, e infatti questo è l'afro beat. Esiste una ancora un ramo che si chiama Afro House
Ah, okay, okay. Mh-mh.
e che in realtà uhm, l'house è un tipo di danza che in realtà viene fuori dall'hip hop, oka perché l'hip hop ha duecentomila sfaccettature, non ti metto qui a dire. Una di queste è l'house, che non c'entra niente con la musica che hai in testa tu, <chuckles> lo so, in discoteca no, è un'altra cosa, è un'altra cosa.
Sì. Sì. Ah, okay, okay. <laughs> No, ma infatti dicevo: "Beh, ehm, caspita è una cosa interessante da da mettere insieme. Ecco le percussioni con l'house sarebbe" oddio che poi, mhmm, insomma, in qualche modo lo si fa co però
No, no. Sì, sì questo Mh.